No, okey, okey, ya, ya entendí, qué buena pregunta también. Haces muy buenas preguntas. Este, mm, a ver, primero, sí tengo un ejemplo concreto de, eh, una amistad que saqué, pues, ya de mi vida, porque ya comenzaba a ser más bien e tóxica, ¿no? Mm, eh eh, tóxico, entiéndase, yo yo creo que no hay relaciones
Ujú. Ajá. <laughs> Gracias. Ujú. Ajá. Ajá. Sí, habría que sí, sí, sí, sí. Ujú.
yo creo que no hay relaciones tóxicas, yo creo que hay personas incompatibles, o, compatibles.
¡Ah! ¡Oy qué bueno!, qué buena definición, ajá.
Sí, sí, sí, sí. Ay, la verdad, tener esa definición siento que te quita un peso impresionante de encima. Porque no te no te culpas, y no culpas a la gente por tantas cosas, eh, y pues, más bien te enfocas en en buscar qué tú quieres y y quién se queda cuando cuando puedes ser tú, ¿sabes?
¡Claro! Ujú. Ajá. Claro, por supuesto. Ajá, y entonces esta ajá, dime, dime ujú.
Sí, mm. Entonces, esta persona, sí, esta persona, ah, era uno de este grupo, pues, ya más reducido, ¿sabes? O sea, en realidad era era era m mi amigo desde primero de secundaria, nos sentábamos juntos en nos sentábamos, nos nos formábamos juntos en la fila, me acuerdo.
Ujú, ujú. Ujú. <laughs> ¿Sí? Sí, no, bueno ajá.
Sí, o sea, <laughs> e era era, siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. No me tocó en todos los años, pero aun así siguió, siguió siendo mi amigo. La verdad, me caía muy bien, me caía muy bien. O sea, nunca fuimos tan unidos, en realidad. Mm, pero llegué a ir a su casa, mm, en muchas ocasiones. Mm, en otras cuantas llegué a no ser invitado, por ejemplo. Mm, entonces
Ujú. Ujú. Parte de tu vida. Ujú. Ujú, ujú. Ajá. Okey. Ah, y ahí, y ahí ajá. Sí, sí, sí.
sí, en realidad esa clase de cosas no me disgustaban porque en ese momento no nos juntábamos, fue en un año que nos separaron de del de salón, pero la dinámica con él siempre fue muy agresiva, ¿sabes? Ah, y y yo me, pues, em, ef y tanto físico como verbal. Físico, pues no tanto ya, quizá antes cuando estábamos más niños, este, sí era, pues físico, pero, ne siento que es más normal. Ya más grande era como sí verbal, pero, mm, ah, me refiero, a mí me gusta cotorrear, ¿no? Como decimos, yo soy muy juguetón, este, entonces, pues, soy llevadito también de repente, pero, eh, trato de siempre mantener un límite, ¿sabes?, que se me hace muy sano. Yo incluso siempre tiro un: "No te creas", después de de decirle algo feo. Ajá sí sí sí sí sí, la verdad, o sea, como para que la la persona entienda que no es en serio.
Claro. ¡Ah! ¿En qué sentido? Ajá, ajá. Ujú. Ujú. Ujú. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Claro, claro. Ajá. Como bromita, pero no tanto. Ajá. Claro, claro, claro. Ajá.
Ajá, pero hay gente que no lo hace.